Me gustaría preguntarte ahora, ¿cuál es el papel que juega la comida en tu identidad familiar?
Pues, fue un un papel muy importante, considero que es parte, ¿no?, de de la cul de la identidad cultural, ¿no?, de de esa herencia, ¿no?, y y cómo ciertas comidas se han venido pasando de generación en generación, y sobre todo también al algunas que nos identifican mucho nuestras raíces de donde somos, me parece, sí es sí es muy importante, as así lo veo yo.
Okey, ¿y tienes algún platillo que, en cuanto lo ves, lo hueles, o lo preparas, te remonte luego luego a a esta momento familiar en casa?
Mi m mira que sí se puede decir que hay do bueno, hay 2 muy particulares y tienen sus razones. Uno de ellos es la carne asada, acá donde soy yo, pues, es muy tradicional, pues esa comida, ¿no?, y y por muchos años, muchos años, este, acá prácticamente casi todos los sábados, pues había carne asada, donde mi papá estaba en la parrilla, asando la carne, y este, vi eran mis tías, primos, eh, de repente mis hermanos, como estaban más grandes, mis hermanos con sus novias. Era una algarabía familiar, ¿no? Entonces, toda una fiesta sí cada cada cada sábado, entonces la carne asada, el olor del del carbón, después las cebollitas cuando están, este cambray que se están asando, pues el olor de la carne cuando se está asando también, este
A ver, cuéntame más sobre ellas. <laughs> Ujú. Ok, se hacía toda una fiesta. Si, suelta su propio aroma, ¿no?
así muy muy muy particular esa. Y la otra, es una de que de que mi mamá, eh, hacía su o sigue haciendo y su abuela se l bueno, mi abuela, su mamá, se lo enseñó, y creo que la abuela de mi mamá, o sea, fue, eh, una manera muy particular de de preparar el cocido. El cocido pues es un caldo con verduras con con carne de res, donde trae chayote, trae, este, repollo, zanahoria, calabacitas, bueno trae un sinfín de verduras y con con algunos, no sé si le echan chambarete o de qué carne le echan, este mm, un poquito de hueso y y y también eh, viene vienen elote y ese caldo que hace pa pa para mí, este, es un alimento que es parte como que de la casa, ¿no?, de la familia, el cocido de mi amá, entonces, cuando: "hice cocido, si quieren venir acá", no, ya sabes que vas con todo.
Ujú. Okey. Ujú. Que allí están. <laughs>
Sí, y a eh eh vamos, o o y o te o te vas con una con una ollita para que te echen, ¿no?, para llevarte de regreso, ¿no?
<laughs> Oye, y de decías, por ejemplo, en el caso de la carne asada, como que era una un momento más de reunión familiar. Y en el caso del cocido con tu mamá, pues era como una comida más, eh, petite, ¿no?, como más pequeñita, en el que podías como ustedes solos, o bien decías ir por tu tu pedacito, ¿no?, para disfrutarlo ya en tu casa, o lo que sea. ¿Cómo fu g era que se, o sea, que se formaron como estas tradiciones, no? O sea, en el caso de la asada, eh, pues t tu papá o tu mamá, no sé, ¿invitaban a todos o casualmente llegaban?, y en el caso del cocido, ¿cómo fue que se empezó a hacer favorito este o tradicional, este platillo?
Sí. Sí, para para Mira que en el caso de la asada pues, eh, mi papá, en paz descanse, mi apá, este, siempre fue muy recholero y decimos por acá, le gustaba mucho que que hubiera movimiento y él, "oye, le avisé a ella", ya, pues ya ya se sabía, ya ya ya eran como las campanadas a misa. Tú sabes que el sábado va a haber, este, refuego ahí con nosotros y mi apá, este pues en la carne y demás, él se ponía el mandil, prender el carbón y mi amá, pues, este, en la cocina y también cuando iba mi tía que le ayudaba, pues, a a picar que la salsa bandera o la pico de gallo que le llaman, eh el guacamole, pues, la salsa tatemada, salsa de chiltepín, la cebollita curtida morada, todas est esas cosas, ¿no?
Okey. Ujú. Okey.
Y por acá había p entonces así es, y y ya sabían, o digo, a veces cuando coincidíamos, mm pues, todos, casi los que ya sabían, a veces había hasta 30 personas en la casa, era er un patio bastante grande, ¿no? Y las mesas y así, y en las mesas ponías, eh se se ponían, este, las los las grandes tazones con la con la verdura y demás, y nosotros corriendo ahí por aquí, por allá, estábamos chamacos. Así es, y después la sobremesa, y no falta el tío que contaba los chistes, historias y entonces to todo era fue fue mucha mucha y y así era, y a veces por por cuestiones de agenda a veces pues no podía ir un tío o una tía, pero a veces estábamos o otro sábado podíamos estar 20 personas, 17, a veces, como te digo, 30, pues siem siempre, digo, al menos yo creo que esa tradición duró casi como 15 años, este, y y y de los sábados, s s y s bueno, e en en el año hay 52 fines de semana, me atrevo a decir que fácil unos 42 al año, 43, se hacía e ese ese refueguito en la casa, es esas reuniones.
<laughs> Disfrutando todo. <laughs> Guau, sí fue bastante tiempo. Okey, entonces sí era como una tradición, ¿no?, bien decías al inicio que era como estas estas campanas para la iglesia que, pues, reunía a muchísima gente que, o sea, aunque fueran 10, pues, ya estamos hablando que eran varias personas que se unían, pues a esta comida tradicional, ¿no?, de de tu familia. ¿Y tú recuerdas si, por ejemplo, que hubiera como un día en específico en el que se hacía esta carne asada? No sé, a lo mejor un domingo, o el último domingo de fin de mes o el, no sé, en los cumpleaños o, ¿cuándo era el momento en el que se llegaba llevaba a cabo esta, esta reunión, o esta comida, básicamente?
Sí. Sí. Mi mi mi mira que mi papá, este, porque le gustaba a él, eh, él los hacía prácticamente todos los sábados, le gustaba, los sábados como a mediodía. Obviamente, cuando había, este, una fecha especial de un cumpleaños de alguno de nosotros, pues también, o un cumpleaños de mi mamá, pues tam también. Aunque a veces también salíamos a comer a restaurante: "Ah, bueno, esta vez la vamos a variar y vamos a ir a a un restaurante", esto y lo otro, pero en cuanto a la carne asada, eh, era puen todos los sábados y y mi papá se encargaba hace o así, ya ya ya ya ya y a ms mis tías, por ejemplo, hermanas de él y demás, o o o por parte de mamá que le decía a unos que que que iban mucho para la casa: "Ustedes vénganse, pues, has de cuenta nomás traigan hambre, traigan hambre porque aquí va a haber de com" o sea, no les pedía nada porque mi mi papá se encargaba de siempre le gustó mucho la carne a él, pues. Ahí siempre compraba kilos y kilos de de carne, entonces siempre había: "Nomás dígame cuántos van a ir pa pa para saber cuánto voy a sacar, este, pa para asar".
Ah, okey. Ajá. <laughs>
Entonces, este, así era.
O Fue como, pues, la forma en de de hacer citas siempre, ¿no? Para que todos fueran o sea, sabían que si iba a haber un cumpleaños o que iba a haber algo, pues, ya en automático todos se unían a la carnita <chuckles> asada. Oye, mencionabas que como que este plan lo solía hacer tu papá. Pero, pues, ya ahorita tu papá, mencionabas que ya no estaba. Alguien siguió la tradición, tú en particular, como que dices: "Ah pues yo quiero seguir, eh, replicando esto, voy a hacer mejor, eh, no sé, otro día los viernes o los domingos", yo que sé. ¿Seguiste p logrando juntar como a tanta gente, o s replicar como esta comida?
Sí. Claro. Sí. En Fíjate, fíjate que n n no a tan así, eh, bueno, sí nos seguimos viendo nuestros hermanos, ¿no? Este, eh, pues, mi mamá, pues, vive en su casa, a veces, pues, tratamos de hacerle compañía y y ir para allá y demás, pero ella se quedó sola. Entonces acá, ya ya todos estamos casados, igual lo lo bueno que todos vivimos en la misma ciudad, y y pues nos podemos ver ahí. Pero fíjate que mi papá después, hubo un tiempo que fue cuando se se rompió, este esa tradición, mi papá se, eh, vi consigue un trabajo fuera de o sea, en otro estado de la república. Entonces eso como que perdió un poquito, y estuvo algunos años, eh, fuera, y venía así casi a tiempo, pues, cuando ahí le hacíamos la carne asada. Entonces como que eso también fue cuando un quiebre, ¿no? De y ya después falleció una tia, y bueno lo demás, y se y se perdió un poquito de los sábados, ¿no? Y tratando de responder tu pregunta, mm, bueno, yo hago aquí carne asadas aquí con mi familia, a lo mejor no todo no todos los sábados o domingos, pero a lo mejor unas 2, o, 3 veces, este, unas 2 veces al mes, igual y sí. Y sí.
Okey. Okey. Uju. Okey. Ah, pues, también es suficiente, ¿no?, eso.
Y y sí cuando cuando nos nos nos juntamos de repente de cumpleaños, por ejemplo, eh, ahí viene mi cumpleaños, y y vamos a hacer, este, carne asada y, pues, en casa de mi mamá, vamos a ir todos los hermanos, pues, van a llegar los los los sobrinos y, pues, ya también las las ya tengo sobrinos grandes, pues, van a llevar a sus novios o novias. Entonces, este, ya ahí vamos a hacer el refuego.
Uju. Okey. Y por ejemplo, o sea, dices que de cierta forma, como que la tradición original se perdió, o se modificó ¿no? Con, pues con, pues sí, con todos estos cambios, eh, podemos decir como sociales, que evidentemente pasarían. Pero, ¿de qué forma crees que se fue adaptando ahora? O sea, ¿cómo es que la puedes llevar a cabo? No, a lo mejor de la misma forma, ¿pero crees que se reinventó este tipo de comidas?
Sí. Pues, es se reinventó en el sentido de que, bueno, por el tema de, pues, eh, como esta vida ajetreada que, pues, que tenemos ahí, pero para seguir con la conexión de, sobre todo, la carne asada y demás, pues, eh, está más espaciadas una de la otra, no tanto como, pues, mi papá que casi casi, como te digo, por muchos años, este, era prácticamente todos los sábados. Entonces, y y a veces también por practicidad, ¿no? O comodidad, este, pues sobre todo también aquí cuando hace mucho calor, es u es una ciudad donde hace mucho calor, eh, sobre todo en verano, pues en primavera casi casi hace mucho calor desde desde marzo hasta hasta ahorita. O sea, ayer, antier, estamos a 40 grados, este. Entonces, eh, lo que lo que hacemos lo que hacemos a veces es es en algunos lugares que sabemos que la asan muy bien: "Oye, ya hay que comprarla asada". Ya no <giggles> ya no la asamos, entonces así y llevamos todos los aditamentos y ya y ya convivimos, ¿no? Aunque también el proceso de asarla, prender el carbón, pues también, eh, hay conexión y cercanía, ¿no? Esas son las modificaciones, ¿no? Que a lo mejor hemos hecho una que otra vez.
Ujú. <giggles> Okey. Guau. Bien caliente. <chuckles> Okey. Tiene su chiste. Claro, como que adaptaron el tipo de hacer como esta carne asada a la practicidad del día, ¿no? O sea, justo como bien comentabas, ¿no? A lo mejor ya no se, eh, le dedican tanto tiempo a estar encendiendo el el anafre o el carboncito, lo que sea, y ya como que ese tiempo a lo mejor lo ocupan en otra cosa, y ya lo que les interesa como más es esta parte de convivencia, de comer todos juntos, ¿no?
Sí. De comer, convives de la sobremesa, todos ahí, ahí nos ponemos, y alrededor así de de lavar la cocina, otros acá en el comedor. Bueno, y estamos ahí, y o salimos a la terraza de de la casa de mi mamá, tiene una terraza también espaciosa. Entonces, ahí a veces, según se permita.
Ah, qué bien. Órale. Órale, ese está superbién. Y en algún momento recuerdas que, pues, esta tradición de, pues, de hacer la carnita asada justo que fuera tan cada 8 días y tan constante y tanta gente también en casa, que se volviera un caos, que hubiera algún problema a lo mejor interno, ¿no? Entre tu familia, tu mamá, tu papá, que dijeran: "No, es que tú siempre quieres estar haciendo esta carnita y no ayudas con el quehacer o no ayudas a limpiar, eh, el espacio después de que todos se reúnen", o también algún problema ya cuando estaba la reunión, que algunos tíos se pelearan, no sé, ¿alguna vez hubo algún conflicto ahí por este este tipo de de reuniones?
Mira que ahorita que, pues, tú estabas formulando la pregunta, estaba, pues, tratando de recordar algo, y y a lo mejor fue muy chamaco, y y, pues, o sea, y cosas que, a lo mejor sí las hubo, ¿eh?, pero no recuerdo yo haber estado presente, eh, en alguna discusión, así que, por ejemplo, que mi mamá le dijera a mi papá o y y no recuerdo que, pues, que tíos se, este, escri lo que sí te voy a decir que los problemas que a veces uno entre chamacos de que, pum, este: "le pegó un balonazo y que no no quiere el juguete y que le pegó con el juguete", así cuando estábamos chamacos: "Ay, que fulanito le pegó a menganito porque no oh y que para ver, ey, préstale" y llega llorando, sobre todo los más grandes que abusaban de lo más chiquitos, ¿no? <chuckles> Eso sí, esas discusiones sí recuerdo que había, lo otro no, <giggles> la digo, no niego que a lo mejor sí pudo haber existido alguna, ¿no? Pero la verdad no no la recuerdo.
Uju. <chuckles> <chuckles> Haber habido, ajá. Sí, justo porque, pues, eran muchas personas las que se juntaban y era muy fácil, ¿no?, que puede haber algún tipo de de <giggles> conflicto entre ustedes por tanta masividad que había en ese momento. Oye, y por ejemplo, en el caso con tu mamá, de, ah, el cocinado, de cocido, perdón, eh, ¿hubo algún momento o alguna tradición en particular de cuándo es que tu mamá preparaba este platillo?
Claro. Bien. Del cocido. Justo después, a lo mejor, fue que ahorita que lo dices, eh, vino a suplir el tema de las de las carne asada. Mi mamá empezó a hacer el cocido, eh, por mucho tiempo todos los viernes, todos los viernes, sobre todo en época de otoño, invierno, porque en calor es comer caldo, en calor es, claro, sí, nosotros después de hacía otras comidas, pero el cocido es el otoño, invierno, y este, pero ya para más nosotros, nuestra familia nuclear, pues ya, este, los nosotros con nuestros esposas y nuestros hijos, y vénganse los viernes, y un ollón un machín de cocido, eh, inmenso, de esos así y este y sí, este se hizo esa tradición que después, cuando se enfermó mi papá, eh, se perdió un poquito esa, por el tema que tenía bueno igual nosotros todos y también contratamos a alguien que estuviera ahí presente, bueno, ahí nosotros las vueltas y demás, eh, se rompió esa tradición, y y fíjate justo lo ahora que lo platico contigo, no no se ha retomado así como tal. De vez en cuando mi mamá sí hace, ¿no?, de hecho ayer me me habló: "Oye, mijito, aquí tengo, no quieres", ah sí, mamá, a ver si voy mañana. Y, este, pero así la tradición se hacía todos los viernes, ¿no?, y a lo mejor vino a suplir esa, de los, todos los sábados, eh, el cocido, ¿no?, pero para noso para nosotros nada más.
Okey. Ah, mira. Que no estaba tan padre. <chuckles> Ujú. <laughs> Ujú. tomó su lugar. Okey, o sea, como que justo, ¿no?, ya no tenían esta esta opción de la carnita, pero, pues, tu mamá integró una nueva rutina a la comida. A lo mejor, como de cierta forma, mantener la unión, ¿no?, no tan masiva como lo hacían con tu papá, pero sí como, al menos con hijos o con, eh, familia núcleo, poder seguir viéndose y disfrutando de de ese momento de convivencia, ¿no crees?
Um, sí. Eh. Así es, no, sí, totalmente, vien viéndolo así, ahorita pensándolo, yo creo que por por ahí fue y y así es, y y pues si juega bastante la comida con nosotros e e en cuanto a nosotros como familia, sí juega un papel bastante importante.
Sí, claro, lo pue lo puedo notar. Oye, pues muchas gracias por compartir esta parte de de tu familia, agradezco mucho la confianza, y buen provecho. <laughs>
Gracias, gracias, este, fue fue un placer para mí, espero nos vemos pronto, nos vemos.